Oh, wah wah, menarik sekali ya. Kalau, aku sih sebenarnya ya, eee, salah 1 tips ya, Mbak, ya, supaya olahraga lebih menyenangkan. Itu, yang pertama nyari iya, yang pertama nyari teman gitu loh, Mbak, kayak iya, kayak ada yang namanya temen gym atau temen lari, gitu. Wah jadi iya, makin banyak, ya makin seru sih sebenarnya, Mbak, kayak iya, heeh, bisa nah, betul.
Gitu, Kak. <laughs> Iya. Mhm. Iya iya iya, gimana itu, Kak? Mhm. Iya. Betul, iya sepakat itu, mhm. Betul, iya betul, Kak. Heeh, makin seru, sepeda ya, Kak, ya, heeh, kalau perlu bikin komunitas grup itu antar 5 orang saja atau misalnya 3 orang, jadi bisa ada yang saling menyemangati dan saling mengingatkan kalau ada yang 1 yang males. <laughs>
Betul tuh. Nah, setuju. Nah, betul banget! Apalagi mungkin kita bisa saling sombong-sombongan gitu loh, Mbak, kayak, "Oh ini larinya sudah 5 km, kok aku belum bisa?" Gitu loh, mhm, "Wah, aku gak mau kalah nih sama si A lah gitu, masa sih A aja bisa," gitu.
Heeh heeh. Nah, betul, wow gimana itu? Hmm. Ah, kok sebelum ya betul. <laughs> Oh, <laughs> Heeh, betul betul, heeh, atau misalnya, "Ayo, eee, siapa yang bisa target," misalnya, "segini yang yang bisa, eee, apa namanya, memenuhi target 100," atau misalnya, "larinya se"
Mhm. Hmm. Iya, betul betul. Heeh, setuju banget nih Mbak, atau mungkin ya bisalah kita cari-cari gebetan gitu ya, Mbak, ya. <laughs> Supaya iya iya.
Ya ya ya ya ya ya ya ya, menarik itu oh, iya itu tadi maksud saya bahasa lain saya, karena 2 teman saya itu dapet jodohnya malah di kolam renang, gitu, Kak. <laughs>
Heeh. Oh, wah, menarik sekali tuh, Mbak, ya. Wah, jadi kayaknya dua-duanya ya hobi renang gitu ya? "Oh, aku jadi mau berenang terus ah, ka karena ada si A berenang," gitu, "Aku bisa ketemu si A," gitu. Oh, menarik juga sih
Iya, iya. <laughs> Iya. <laughs> Jadi bisa dapat yang sefrekuensi gitu kan, Kak, ya? Karena biasanya sambil olahraga kan nanti kita ngobrol apalagi kalau rutin, nanti sering ketemu kan bisa me me sering ketemu orang dengan wajah yang sama kan, jadinya nanti ngobrol. <chuckles> Heeh, mendapat, iya. <laughs>
Nah, betul. Nah, betul. Iya iya. Heeh heeh, wah setuju, kayak kata Mbak tadi ya, Mbak, ya <chuckles> sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, gitu ya, Mbak, ya?